Oke paham nah tapi, eee, kalau misalnya, eee, kamu bandingkan gitu ya apakah memang lebih nyaman, dengan dulu, sebelum diakuisisi gitu ya atau sekarang nih pas udah beralih ke asing, karena mungkin ada perasaan tertantang gitu ya dengan kerja yang, penuh tantangan dan tantang tantangan gitu kan. Nah.
Ah. Ah, kalau menurut aku dari segi gaji sih bagusan yang sekarang <chuckles> karena tadi aku bilang kan kalau di pasaran kita ngelamar-ngelamar di tempat lain itu gaji masih di bawah, susah ngasih nawarin yang lebih di atas kita kecuali posisi lebih tinggi gitu kan, terus e yang ke-2 tapi kalau secara pekerjaan ya sama tadi ya keseimbangan hidup antara, eee, pekerjaan dengan kehidupan pribadi sih enak yang dulu ya karena, dulu itu kerja masih bisa jam 8.00 sampai jam 5.00 kalau sekarang tuh kayak, sampai kita pulang kerja itu kadang-kadang masih colong colong waktu untuk kerja gitu di, k eee, aku kan kebetulan ngekos ya biasanya aku masih kerja tuh di kosan biasanya sampai, jam 10.00 malam untuk selesaikan pekerjaan yang tadi deadline-nya cukup, eee, ketat gitu ya.
Oh oke. Ah, iya iya bener. Oh iya juga sih ya, tapi karena sekarang ini udah berat gitu ya jam kerjanya panjang sering lembur, pernah mengalami, eee, burnout gak Kak? Mungkin kayak "Oh udah di titiknya nih," gitu pernah nggak?

Oh, sering. Cuman, ya itu tadi, eee, problematikanya adalah enggak nemu gaji yang lebih tinggi daripada itu. <laughs> Jadi heeh, makanya walaupun udah cari kaya misalnya di head hunter gitu kan, wah gajinya masih di bawah semua. Makanya aku bingung kan kalau mau keluar kerjaan, tapi gajinya masih tinggi di sini kan, ternyata. Ya udahlah, bertahan dululah walaupun ibaratnya ya tadi burnout.
Padahal pasti oke, itung-itungannya. <chuckles> Mmm, bertahan dulu ya, ya paling sering-sering ajalah, eee, refreshing ya, ka kayak pergi nonton, entah dia mungkin jalan sama teman.
Iya.
Oke oke. Nah, tapi kalau misalnya dulu ya, mungkin ya pengalaman kerja awal-awal, ngerasa ada perbedaan perkembangan enggak, Kak, mungkin dari diri kamu pribadi gitu kan, "Pas masih fresh graduate nih gini, pas sekarang nih udah jadi manajer gini." Nah ada enggak, Kak?
Oh, ada. Jadi, kalau dulu masih baru lulus tuh kayak anak-anak cupu ya, cupu tuh dalam artian kayak enggak ngerti apa-apa, terus kayak misalnya yang kayak, eee, terlalu idealis ya. Nah, ternyata dunia kerja itu enggak bisa idealis, jadi misalnya contoh nih, aku ngasih contohnya, jadi kakak-kakak kelas aku tuh yang, eee, IPK-nya pada bagus-bagus gitu yah, itu tuh biasanya susah dapat kerja, kenapa, karena mereka memang memilih pekerjaan yang memang sesuai dengan latar belakang, pendidikan gitu yah. Nah, begitu aku, eee, kerja itu enggak kayak gitu, ya, aku eng jadi enggak pilih-pilih, ya udahlah asal keterima kerja dulu pada awalnya kan, yang penting pecah telur dulu kalau bahasa aku, gitu kan. Nah terus, eee, pas udah di dunia kerja beda sama waktu kuliah tuh, kalau sekarang tuh jadi kayak, eee, kita tuh jadi lebih disiplin, terus kemudian kayak kita tuh harus pinter pinter tuh wajib gitu. Di dalam setiap kerja kita tuh, pinter itu enggak ada kamu bilang, "Enggak boleh, enggak pinter," enggak. Jadi, kita harus selalu belajar gitu, dalam setiap apa yang kita kerjakan. Jadi, enggak malu juga sih kalau aku, eee, belajar dari level yang di bawah gitu ya, atau belajar mungkin dari operator, itu tuh aku biasanya enggak enggak pernah kayak, "Ah, mentang-mentang aku manager," gitu, enggak. Aku biasanya justru kalau aku enggak tahu aku korek informasinya dari temen-temen yang levelnya di bawah, supaya kebenaran itu bener-bener, gitu.
<chuckles> Iya. Iya. Oh, mmm, iya iya. Mhm, benar. Push, ya? Heeh heeh. Oh, cari tahu ya?